عارفة أنتِ بقى اللي هو ال الأستاذ عادل إمام في فيلم الن ال النِّمر ده، أو كان هو اسمه الأ الأسود اللي هو النِّمر والأنثى، لمّا كان بيشرب هيروين، وبعد كده طلع هو ده أنا كنت عامل كده، والله كانت صعبة يا خبر أبيض! كنت في رمضان بقي، عملت أنا إيه، قُلت لازم أعملها في رمضان، لإن هو ده الوقت المِثالي إنّك
آه. <laughs> للدّرجة دي بتكرر آه، آه، آه. في رمضان يعني طَب يعني رمضان والناس معروفة إن هي بتحب إنّها تاكُل حلويات كتيرة، بيبقى في كمان حلويات مش موجودة في بَقِيَّة السَّنَة، يعني الناس بت بتاكُل حلويات أكتر في رمضان، ع بحُكم اللمّة وكده، قُل لي إزاي عرفت تعمل كده؟ آه، آه، آه.
اها. إمم. فهمتِك ما هو أنا مسافر بقى. فما عنديش الحِتّة اللي أنتِ قُلتِ عليها دي، ما عنديش ال ما عنديش كنافة نابُولسِيّة و وجلاش بال ب ما عنديش الكلام ده، فبالتالي أنا كده، كده محروم، فأحرم نفسي بقى منه. <laughs>
أوكي. آه. أوكي حلو، يعني أنت اِستَغَلّيت إن أنت بعيد شوية عن العيلة واللّمّة والتّجمُّعات، فتقدر إن أنت شوية تتحكّم في إن أنت حتى في رمضان تقلِّل الحلويات عادي.
أها. بالضبط وده اللي أنا عملته فعلًا، آآ آآ بدأت في أول يوم، أول أسبوع في رمضان أقلِّل الحلويات، وأقلِّل ال الشاي اللي باشربه، باشرب أنا ما باشربش أصلًا غير معلقه سُكّر في العادة أصلًا، فبقيت باشرب نُصّ.
آه. آه، يعني أنت أصلًا ما كنتش بتشرب كتير يعني سُكّر، بتحُطّ كتير آه، أوكي.
خالص، خالص أنا في العادة باشرب معلقة واحدة أصلًا، ومعلقة ساعات فبقيت باشرب نُص معلقة تمام، كانت صعبة بصراحة، ما ما قدرتش ات ما قدرتش أ أقاوم غير أسبوع، وبعد كده رجعت لمعلقة تاني، آآ ولقيت نفسي برضُه مكمِّل، فبعد كده في آخر أسبوعين في رمضان، منعت السُّكّر تمامًا، أنا قُلت بقى إيه أنت هتقعد تِدَلَّع جسمك هيتدّلّع، قُمت مانعُه تمامًا، تمامًا ما فيش حاجة اسمها اسم ممنوع وأشرب مَيّة بقى.
آه. حلو. آه. أوكي. إمم. آه، يعني أنت الموضوع لمّا كان تدريجي آآ كنت حاسِس إن هو مش جايب نتيجة، فبدأت إن أنت يعني تقرّر إنه قرار حازم مم خلاص أنا مش هارجع للسُّكَّر تاني.